Uhum. Eu entendo.
Enquanto da noção de que mesmo se a pessoa chegou na minha esposa por interesse, ele não tem que ser fiel a mim, ela que tem. Então, é. Ela é muito bonita, se eu quisesse não ser incomodado, eu casava com uma feia, mas eu não ela é muito bonita. Nem nem, eh, eu nem mereço ela, tão bonita que ela é. Então, hã, eu eu s hoje em dia, eu vejo essas coisas, e tranquilo.
Hum. Exato, né, é um compromisso que foi feito entre vocês. Hum. Exato. Uhum. <laughs> Uhum. Sim, que legal.
E tranquilo. Eh, eu já quase me meti em brigas de bares alucinantes por causa da minha esposa, porque eu ia sair perdendo. <chuckles> Eu ia sair com os dentes quebrado. Ela que me salvou. É.
Uhum, uhum. Hum, ai gente, mas mas o orgulho o o orgulho ferido não vai não ia d sair <chuckles> sem uma uma resposta. Não, você está certo.
Então Aí a sertralina hoje bateu. Eu não tenho ansiedade mais. Passa lá o os os cara tentando encoxar a minha esposa, eu coloco ela aqui na minha frente, abraço, e dá um um um empurrãozinho, não sei o quê. "Oi loura. Oh, gostosa". Não ligo. Partiu. Não sinto nada, sinto nada. Amo a minha esposa, mas o eu sei que essas pessoas são descartáveis. Passou, não não se lembra da cara delas, não lembro de nada.
<laughs> Não vai não não vai se permitir nem entrar em confusão. Exato, exatamente. Com certeza.
Né. É uma delícia. A vida sem ansiedade é uma delícia.
É, eu concordo contigo. É, não não não com sem ansiedade, né, <chuckles> porque é muito complicado, eh eh, se se estar ansioso ou ser ansioso, e principalmente quando, eh, s se chega no nível de fazer um tratamento mesmo, mas é o ideal. É é o o certo.
Aham. Ainda bem que eu fiz antes, porque o o psiquiatra falou: "Você está achando estranho, né, o seu comportamento", mas eu vejo 3, 4 todo dia aqui, para mim é normal.
Entendo.
E todos os que demoram as a a aceitar o diagnóstico e demoram a entrar com a medicação, criam outros sintomas, tipo pânico e depressão.
Uhum. É, é realmente, infelizmente n não é aquele tratamento que i iria parar por ali, né, ele de de
Eu tive a sorte de entrar com medicação antes.

Estar bem? Falou, não é.
Claro, só de ver porque ninguém todo mundo tem medo de te criticar? E às vezes você critica eu mesmo talvez não aceitasse e tudo. Mas depois que todo mundo elogia, é que você vê. Você já sente a diferença, né, mas, assim, o meu filho falou: "Ah, meu pai ficou legal de novo!" Olha aqui. Pra mim pra mim isso é importante demais, ele passou
Uhum. Uhum. Exato. Uhum. Olha, que le bacana.
falou isso correndo, assim, na cozinha, sabe, enquanto a minha esposa estava falando assim: "Mô, você era tão chato, você tá tão melhor", e ele passou corren é, e ele passou correndo, "meu pai ficou legal de novo".
Uhum. Sim, sim. Uhum. Naturalmente, né, dá pra perceber. Uhum. Nossa, que legal!
Eu falei: "Gente".
É, são são coisas que realmente o dinheiro não paga, né. É é é vo é você recuperar mesmo, um uma autoestima e uma confiança que, infelizmente, uma pessoa quando tá doente não tem.
Então Exatamente, e hoje Né. E hoje eu cuido mesmo para não perder essa saúde mental.
Boa.
Hoje eu cuido, eu vou pra cama cedo, todos os dias, o mais cedo que eu posso. O o ideal pra mim é 21:00, às vezes não dá, né, filhos, família e tudo, visitas.
Uhum. Eh, sim, sim. Entendo.
Mas se der 22:30, 23:00 eu não estiver na cama, meu humor muda drasticamente. <chuckles>
<chuckles> Entendo, é o seu organismo já acostumado, já já tá o relógio biológico programado. <chuckles>
É. Eu não tenho mais eu não tenho mais aquela coisa de manter a postura na onde eu tiver, eu já começo a debruçar, dentro na mesa ou no <chuckles> Ixe ixe já era, filme e série, capotei. Hã.
Uhum. <laughs> Se estiver no meio de um filme, de uma série, eles que lutem, né? <chuckles> E deixa eu te perguntar. Tu, eh, tinha comentado que fo foram 10, anos, né, que as pessoas elas já comentavam alguma coisa, e tal, e às vezes até faziam comentários de crítica, que poderiam parecer julgamento. Você acha que isso acontecia porque, eh, eram 10 anos atrás? Menos informação das pessoas? Eh, ignorância também, por por não ter também, se não ser tão divulgado como hoje em dia já é, né, questão de tratamento, medicamentos hoje em dia também a gente tem acesso a muitos, le muitos medicamentos bons. Você acha que o tempo quando isso aconteceu não te favoreceu pra uma melhora? Ou, eh, se tivesse acontecido mais tarde seria do mesmo jeito?
Hum, cer Sim.